Ouais, j'ai vu ça aussi, mais par exemple heu
Et du coup oui tu vois la différence quoi?
bah, House of a dragons pour le coup.
Ouais, House of the ouais alors of alors là, c'est encore pire.
Là, ouais, pour le coup, ils font vraiment un peu, heu, ce qu'ils veulent de ce que j'ai compris, heu bon, je vais éviter de rentrer dans les détails mais
Ouais, le oui plutôt largement ouais. A après bon, la série est pas dégueu non plus, hein, pour le coup. Moi, j'aime bien House of dragon, hein. Mais alors par contre ils sont complètement, heu, hors propos sur, heu, la moitié des sujets par rapport au livre.
mais par exemple Ah moi je l'aime bien, hein. Tranquille mais c'est vrai que Apparemment ouais, surtout par exemple, heu, il y a certaines choses qui pourraient être intéressantes à développer, qu'on comprend pas pourquoi ils l'ont pas développé dans le dans les films. Par exemple, hem, quand le petit prince-là, il meurt, enfin il meurt ç pour être gentil, heu, le fils de Helaena, de la princesse Helaena
Compliqué. Oui, oui. Helaena?
heu, ouais, heu, le la sœur de Aemond.
Ah oui la la oui, oui, oui. On est en plein oh oui, en plus la sœur oui non mais en fait, c'est la sœur, mais c'est la fille, c'est la c'est sa sœur aussi, mais c'est sa femme.
Non, non, c'est juste, heu, sa sœur là pour l
Attends Helaena, non, mais Helaena c'est qui?
Heu, bah, Helaena c'est la sœur de Aemond et de, heu, Aegon aussi.
Mais c'est la femme d'Aegon, non?
Ouais.
Oui voilà c'est sa sœur et c'est sa fe
Voilà.
Non c'est pas c'est c'est sa sœur et c'est sa femme?
Oui c'est ça.
Oui, c'est ça. Oui non mais c'est tellement bizarre en fait, que je je savais plus.
<chuckles> Mais du coup, ils ont un enfant. Enfin ils en ont même 2, 1 fille, 1 garçon, et bien dans le livre, ils ont 2 garçons et 1 fille.
Oui, ils ont 2 enfants ouais même, ils ont 1 fille, 1 garçon.

Je suis nulle, men c'est un truc, heu, sur, heu le pitch? Heu, c'est sur, heu, bon c'est sur, heu, la plateforme, heu, Amazon Prime
C'est c'est quoi, heu Ouais. Ouais, c'est sur Amazon.
et en fait, heu, le truc c'est, heu, on on suit une famille, heu, dans les années 50 un peu près, une famille afro-américaine
Ah oui tu m'en avais parlé oui.
qui, heu, voilà qui se heurte, heu, qui se heurte aux, hem, bah aux préjugés de l'époque, heu, de l'époque. Ils s'installent dans un quartier blanc, hem, le, heu, le m le père de famille il est, hem il est ingénieur, ce qui est pas banal pour l'époque
Oui, oui, oui. Oui. Oh oui, un noir ingénieur pour le coup, ouais c'est un c'est pas banal.
heu Voilà et heu, pour le coup, heu, ils se, hem ils essaient d’évoluer là-dedans, mais le problème c'est qu'en fait ils se confrontent à plusieurs événements assez étranges dans dans la demeure où ils sont.
Ouais, des événements paranormaux dans la dans la maison quoi.
Voilà et on essaie, on on essaie de comprendre, heu, ce qui se passe du début à la fin. Est-ce que c'est, heu, une paranoïa de la mère qui a déjà vécu des événements assez troublants dans sa vie ou, heu en bref, est-ce que c'est psychologique ou est-ce que c'est vraiment, heu
Ah oui, donc il y a ce OK. Ouais, il y a ce truc là de savoir si c'est vrai ou pas quoi.
C'est ça
OK.
et bon, tout le contexte qui est au cours, heu
Heu, non mais en vrai ça ça a l'air intéressant, faudrait que je la regarde en vrai, parce que c'est vrai que tu m'en avais parlé et je l'ai pas regardé.